Sosyal medya kullanıyor musun?
Tabii ki, kullanıyorum.
Peki na hayatında ne kadar yer kaplıyor? Neler var mesela?
Valla artık, <exhales> yani, iii, benim de öyle çevremin de öyle hayatımızın hepsi hemen hemen sosyal medya artık. Ne yapıyorum? Ben biraz daha ben biraz da keyifçiyim sabah uyanırım Aynen. Sabah uyanırım, işte, Reels'ımı kaydırırım. Güzel bir ayılırım, kendime gelirim. Kalkarım, işte, işe giderken okula giderken otobüste yine, işte, tweet okurum, şey yaparım. Eee, bir bakarım, bildirimlere bakarım vs.
Hı hı. Muhtemelen. Gerçekten! I hı. Hı hı. Hı hı. Bunu telefondan yapıyorsun, değil mi? Sürekli telefon elinde o zaman. Hı hı.
Aynen, aynen. Sabah ş Aynen sabah, işte, eee, s s o saatlerde öyle oluyor. Sonra okula gittim okulda mesela. Yani dop eee, şeyde, eee, molalarda mesela baktım falan. Yani dopamine ne kadar ihtiyacım olursa direkt elime alırım, ııı, itiraf edebilirim yani. Şu an çünkü böyle dönüyor bence sistem.
Hı hı. Anlıyorum. Hı hı. Sence biraz bağımlılık düzeyinde var mı?
Ya benim için yok ben çünkü istediğimde kısıtlayabiliyorum, ama yani Aynen ama "Sosyal medya bağımlısıyım." diyen de yoktur yani. Muhtemelen herkes böyle söylüyordur benim dediğim gibi.
E Kont kontrol edebiliyor musun? Hı hı. Ye inkâr ediyolardır mı diyorsun, yoksa şey farkında değil, olabilirler mi?
Ya be belki i yani bence be E, yani "Sosyal medya bağımlısıyım." demem ben açıkçası ama belki de öyleyimdir yani. Çünkü
Evet. Peki neden demezsin?